Oo, kahit lumuhod ka pa.
Hmm, pero yung sayo 'di ba ginagawa niyo sa ibang tao pero sa sarili, hindi, hindi pwede?
Deadma sayo, kakarmahin ka 'non, mm. M hindi pwede pagka meron kang na-encounter na ganon hindi sila marunong. Kasi hindi mo pwedeng basahan ang sarili mo, magiging bay magiging bias ka.
Oo. Kaya nga, eh, parang paano 'di ba? Eh, di parang ano ka na magiging oo, sa immortal ka na. Hindi maexplain kung parang alam mo na yung mangyayari sayo lagi tapos lagi mo na maiiwasan tapos para ma para ano para 'pag natatakot ka babalik-balikan mo lang. <chuckles>
Oo te Oo, hindi. Kaya nagbabasahan kami kaya bawal yun kaya pag may na-encounter kang nababasahan
Hmm, ah, buti nalang at meron kang kaibigan at ano 'di ba, may karamay ka. Ano yun siya nauna o ikaw?
Oo. <chuckles>